آه. بُصّي، هو آمم، يعني فيه حاجات كتيرة أوي والله باعملها عشان أخرُج من الmood ده، بس قبل ما أقول لِك الحاجات الكتيرة دي، يعني فيه حاجة اتعلمتها آآ، لازم أشاركها معاكِ، وهي إن الواحد بجد لازم يقدَّر مشاعره، يعني مثلًا آمم، أنا في الأول آمم، لو عندي مثلًا هدف لحاجة معيّنة باعملها أو أيًّا كان، مبسوط حتى في اللاشيء أيًّا كان، فخلاص الواحد مبسوط وزي الفل ومِيَّة مِيَّة، إنما كان بييجي عليَّ أوقات بقى مثلًا مش في الmood أو متضايق من حاجة أو حاجة شاغلاني أو كده، في الأول كنت باقعد اللي هو أدوَّر هو أنا إزاي اخرُج من ال من الحالة دي، هو أنا طَب أنت ليه متضايق أصلًا؟ لأ ما تتضايقش، مش المفروض إن أنت تتضايق، آآ، اللي هو عارفة الحاجات بقى اللي هو جَلْد الذات بقى، يعني اللي هو آه.
إمم. قل لي. إمم. بالضبط آه. اللي هو أنت ب يعني أنت أصلًا مش بس بتكتفي إن أنت مضغوط نفسيًا، أنت بتضغط نَفْسك أكتر، اللي هو أنت مضغوط ليه؟ <laughs> أنت ليه مضغوط؟ أيوه.
حرفيًا، بالض أنت بالضبط. أنت هتضّغِط يَلَا والّا إيه. لأ ما تضّغطليش. <laughs> بالض
<laughs> ما تجمد كده صح. <laughs> إحنا هنخيب والّا إيه صحيح. وبعدين؟
<laughs> حرفيًا، بس ف فبعد كده بقى والله اتعلمت إنه لأ يعني، آآ، حد قال لي نصيحة قال لي: "لأ بُصّ سيب نَفْسك عادي، يعني أوقات كلنا بييجي علينا الأوقات دي نبقى متضايقين من حاجة، مضغوطين، زعلانين من حاجة، حاجة شاغلانا أيًّا كان، يعني اللي هو من الآخر كده إن الواحد يقدَّر مشاعره، مش مهم سيب نَفْسك شوية هتبقى كويس، آآ، أنت مثلًا متضايق فمتعطل عن حاجة، مش مهم إتعطل، إيه المشكلة يعني هيحصل إيه، آآ، الحاجة دي اتأخّرِت"، بالضبط. فبجد دي من الحاجات المهمة أوي اللي اتعلمتها إن الواحد آمم، يراقب مشاعر ال وعلى فكرة عايز أقول لِك ده يعني نوع من أنواع الذكاء العاطفي، اللي هو بيسموه الذكاء العاطفي إن الواحد بالضبط، الذكاء العاطفي مش إن هو برافو عليكِ. حرفيًا.
إمم. أيوه فهمت قصدك. أكيد. يبقى رحيم أو هيِّن حتى على نَفْسه، يعني إيه المشكلة لمّا يعدِّي ع مش شرط إن أنت تبقى طول الوقت صامد وجامد، وما فيش حاجة بتهزك، عادي جدًا إن أنت يعدِّي عليك مواقف تحس إنك نوعًا ما مشاعرك هيّنة، ده مش ضَعْف، بالعكس أنت إنسان، طول ما أنت عايش هيحصل لك مواقف أصلًا عادي إنك تنهار، عادي إن أنت تتقبَّل الشعور ده، أصل فكرة إن أنت تيجي على نَفْسك أصلًا لمّا تحس إنك أصلًا حزين أو مثلًا مش قادر، الموضوع هيزوِّد يعني زي ما بيقولوا إيه، هيزوِّد البَلَّة طين، اللي هو أصلًا إيه هيضغطك أكتر وأكتر، مش هتتخطى.
برافو عليكِ. ال ال بالضبط. أ هو هيز هو هيزوِّد الطين بَلَّة.
أصلًا! <laughs> ماشي.
آه، مش البَلَّ <laughs> آه، بس هو ال المع ال المعنى وصل، <laughs> المعنى وصل، ف فبالضبط زي ما بتقولي كده، اللي هو الواحد يبقى يبقى رحيم مع نَفْسه ويبقى فاهم مشاعره ويقدَّرها، والناس اللي حواليه كمان تقدَّرها، يعني اللي هو أنا مش لازم ابقى طول اليوم كويس وباضحك وباهزر وبنرمي إيفيهات والحياة جميلة وزبادي في الخلاط، لأ عادي أوقات ممكن أبقى متضايق والناس اللي حواليَّ كمان آآ، تقدَّر ده وتراعي ده وتبدأ تسأل عليَّ، ودي دي حاجة جميلة يعني، ف فبجد ال ال ال زي ما قلت لِك دي أول حاجة، اللي أنا باعمله بقى إيه لمّا احب أخرُج من الmood يعني حَدِّث ولا حَرَج بقى، ممكن أحكي لِك حاجات كتير يعني.
مش مهم، المهم المهم إن هو يعمل حاجة. <laughs> بالضبط. إمم. أيوه فهمت. إمم.

ماشي اتفقنا آآ، بُصي آآ حاجة من الحاجات اللي باحب أعملها يعني أنا حد امم، عارفة الناس اللي بتقعد تلعب فيديو games ويقعدوا يزعقوا دول ولما يخسروا الحاجات دي، أنا دي من الحاجات <laughs> اللي أنا أ لا، لا، لا، لا، لا، لا، ما أقصدش ما أقصدش أقصد الناس اللي هم بيقعدوا يلعبوا فيديو games و ألعاب أونلاين والحاجات دي أنا أنا م ماليش في الحتة دي أوي، بس في ح شوية حاجات كده باحب ألعبها أون يعني فيديو games كده بتخرجني جدًا، جدًا، من المود آآ، أي نعم بصراحة باخسر فباتضايق أكتر. بس ي <laughs>
إمم. بتتعصب يعني لما بتخسر وكده ما عندكش روح رياضية؟ حلو جدًا. <laughs> بتبقى متضايق وي وبتبقى أصلًا مضغوط ومتضايق كمان. أيوه. <chuckles>
وخسران. <chuckles> ف بس دي حاجة من الحاجات بصراحة اللي أوقات ب بتبقى مود كده، في مود تاني مثلًا ممكن أروح أشرب شوية قهوة كده قهوة بتحتوي الواحد بصراحة آآ، ممكن امم باحب باحب أوي، أوي أقعد على البحر باستمتع جدًا، جدًا، بس بالذات وقت الغروب بقى يعني باستمتع أوي، أوي بقعدة البحر باحس إن أنا إزاي إن يعني البحر عارفة صاحب صاحبه كده يعني باحس إن هو بيسمعني وباسمعه كده وأنا باتكلم مع البحر آه جدًا.
إمم. بتحس إنك بتفضفض له وكده، تعرف تتفضفض معاه عادي وهو سامعك طول الوقت.
جدًا، جدًا، فالطبيعي أنا بس باحب ال الطبيعة جدًا، جدًا، بصراحة دي من الحاجات اللي باحبها، الحاجة تانية كتير والله ممكن برضه أتفرج على حاجة ممكن أكلم حد مثلًا حد باحبه بقالي كتير أوي ما كلمتهوش, مثلًا افتكرته جيه على بالي أكلمه شوية آآ، ممكن أدخل أسمع قرآن، أو أسمع شوية قر في شيوخ باحبها جدًا، جدًا، باحب أسمعها فأحط السماعة كده
إمم. حلو جدًا. يعني أنت من الشخص اللي عندك حاجات كتير جدًا بتخليك حاسس إنك مرتاح نفسيًا، أو إنك تقدر تتعامل يعني وأنت من جواك عادي بتقدر تتعامل نفسيًا يعني؟
آه، آه، بالضبط، و و وباشوف زي ما قلت لك إنه الواحد لازم يكون فاهم مشاعره ويقدرها ويعرف إنه هو يتعامل معاها آآ، بس يعني ب يعني في أوقات زي ما قلت لك ممكن أسيب نفسي كده لحد ما ابقى كويس وخلاص تمام، ومع الوقت كده يعني الواحد بيصفى كده مع نفسه، وفي أوقات ثانية الواحد بيحاول يخرج من المود كده عشان م ما يبقاش نكدي فاهمة <laughs> يعني يعني قدّر مشاعرك وخد وقتك وكل حاجة بس <chuckles>
إمم. أيوه بالضبط فهمت قصدك، فكرة إن الإنسان عامةً يبقى هيّن على نفسه، وعادي جدًا إيه اللي يحصل يعني ما إيه المشكلة يعني لما أحس إن أنا متضايق، ما طبيعي إن إنت ممكن ييجي عليك وقت وتتضايق، ففكرة إن الإنسان يبقى رحيم حتى على نفسه ده جزء كبير جدًا من الحاجات اللي هتخليه أصلًا يخرج من المحنة اللي هو فيها يعني.
بالضبط، بالضبط، بس م اللي الواحد بيحاول ي يعني ما يطولش زي ما قلت لك، يعني اللي هو إيه م ما ننكدش على الناس يعني برضه <chuckles> الناس بتحبنا وتستحملنا وكل حاجة بس يعني متأفورش آه.
إمم. أيوه. يعني ما بتاخدش وقتك بالزعل، بتحاول إنك تخرج نفسك بسرعة بسرعة؟
بالضبط، بالضبط، بالضبط، و بالضبط، لأنه برضه يعني ن ن يعني كل واحد برضه من الناس اللي حوالينا يعني عارفة ممكن آه، يتقبلنا ويسمعنا وكل حاجة، بس هو برضه ممكن يكون برضه آآ، مضغوط من حاجة أو متضايق من حاجة فنبدأ إحنا الإتنين نتضغط مع بعض نواسي بعض يعني الواحد بيحاول يكون م مرن يعني.
إمم.